Ủa sao vậy? <laughs>
Ý là hả, nó sẽ hổng có mấy cái đồ rau giống như là ở miền Tây, nó hông có mấy cái rau như là ờ, rau này nọ thì nó mắc hơn một xíu, tại vì vận chuyển ra ngoài đó nó nó xa bạn.
Ờ, ừm. Đúng rồi, đồng ý. Nói chung là từng vùng thì sẽ có một <smacks lips> cái cái cái cái gì đó nó nó sẽ có lợi, là ví dụ như bây giờ ở bạn đi, là hải sản thì cực kỳ tươi và tươi roi rói, mới bắt lên là nấu luôn đó, trong khi đó thì những cái vấn đề là ở biển thì sẽ cái việc trồng rau lại khó, đúng hông? Thì có thể là ngược lại với những vùng núi. Ai chà, ừm, hiểu nha.
Ừm. Ờ. Đó. Đúng rồi. Ừm, đó, thì nó cũng có bất lợi đó, nhưng mà dần dần thì cũng thích nghi. Nói chung á là, ờ, nói chung thiên nhiên ban tặng cái gì thì sử dụng cái đó, có hải sản á thì mình chế biến mình làm khô rồi dự trữ mắm cá đồ á, nhiều lắm.
Đó, đồng ý, ê cái đó tính ra là cũng là đặc sản đó, cũng rất là ngon luôn á nha, chứ hông giỡn đùa đâu, ừm. <laughs> Ừm.
Ừm, à, đúng rồi nha. Nhà mình á là dạo gần đây á là cũng có làm mắm mực, mắm mực mà mình bán ở trên mấy cái sàn thương mại điện tử TikTok á, nhà mình có bán nha, đó, thì cũng có kinh tế một chút. <laughs>
Wow! Ừm, hợp lý, hợp lý. Có nghĩa là, gọi là, tận dụng cái, gọi là, gọi là sao ta, thiên nhiên ưu đãi, đúng hông bạn? À, tận dụng cái những cái gì là có lợi ở gần nhà luôn, để có thể là làm kinh tế, ờ, có ổn định về mặt tài chính, ơi hay quá nha. Ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đó. Mà nhiều khi á, thì, à, tụi mình lớn lên từ làng chài, tụi mình quen cái mùi cá, mùi, à, biển rồi, à, mùi khô đồ á, nhưng mà có những cái người mà họ khách du lịch á, họ tới thì họ sẽ hổng có thích cái mùi đó, tại họ nói sẽ tanh hôi quá, còn tụi mình thì quen rồi, đó.
Ừ, ừ. Hiểu. <laughs> Ồ, hay quá! Nhưng mà có nghĩa là khi mà bạn bạn quen như vậy thì thì cảm cảm giác như là, ừm, đôi khi là đi những cái vùng khác hoặc là có những cái mùi nó cũng hơi khó chịu như vậy đi thì bạn cũng đã thích nghi được dễ dàng hơn, đúng hông bạn?
Ừm.

Là buổi sáng á, là đi ra á nghe, là thấy bình minh. Nếu như mà bữa nào mà sáng mà thức sớm á thì mới đã nữa nha. Thức sớm là thấy cái bình minh nó lên nha, rồi cái gió biển nè, đó, rồi xong rồi nha, bạn nghe cái mùi, à, không khí có hơi mặn mặn xíu nha. Đó, rồi cái có những cái bữa mà, kiểu như, hay có mấy cái rêu rong nó dạt vô bờ biển á, nói chung là nhìn thích thú lắm. Ừm.
Ừm. Đã vậy! Ừm, mê ly luôn nha! Tính ra là cái việc mà sống gần cái, ừm, gọi là, biển như vậy, đúng hông bạn? Khiến cho bạn cảm thấy là cuộc sống nó nó chill quá, nó dễ thở quá hay là sao ta? Ừm.
Ừm. Ừm. Ờ, nó chậm chậm á bạn, nó thư giãn lắm. Ờ, kiểu như là, buổi sáng ra ha, sáng ra mẹ đi chợ về mua cho hộp bún ra ngồi phía sau nhà á, cái đầu quay mặt, ơ, về nhìn về phía biển. Cái, ơ, nhà mình thì hì có mấy cái bộ bàn ghế, nó, ngồi đó ăn, xong rồi gió biển thì nó mát, nói chung hổng có xài quạt hay máy lạnh gì nha, tại vì nó mát lạnh luôn. Đó, cái uống uống ly cà phê, xong cái, a, đi dạo trên bãi biển, ơ, có bờ cát á, rồi đi rồi nhiều khi nhặt được mấy con vỏ sò, vỏ ốc, rồi mấy con này kia chạy vòng vòng vòng ra bắt được nữa.
À! Gì chill vậy? Ừm. Ừm, đúng rồi, từ thiên nhiên. <laughs> Gì đã vậy ta? Sính tính ra bạn kể là, kiểu như, cảm thấy là cái cuộc sống của bạn á nó nó cực kỳ thoải mái và tận hưởng luôn á. Kiểu như là, sao ta, cuộc sống chill chill, đúng hông? Nhưng mà cho mình hỏi nha, là không biết là có nghĩa là cái cuộc sống của bạn hằng ngày nó đều như vậy hay là sao ta?
Ừm. Đó. Ưm. Đúng rồi, bình thường nó đều như vậy, nhưng mà thực sự nó cũng có những cái ưu điểm và có những khuyết điểm. Ví dụ như là đợt mưa bão đi, thì mình nói với bạn là hoảng loạn luôn á. Ừm, đó. Thì như là mưa bão nha, là nhà mình mà sát mặt biển như vậy á, cho nên là nhiều khi á, có cái năm á là nhà mình bị thổi bay mái tôn luôn á.
Vậy hả? Ôi cha, cũng căng nha. Ừm, hiểu.